ああ、そうですね。休みの日だと、ええ、夜9時ぐらいから
うん。
夜9時、ま、うん、そうですね。ま、3時とか ぐらいまでやって、そっから、まあ、寝てなので、次の日起きるのが昼とか、昼過ぎとかになっちゃうっていうのが
うん。 うんうん。
結構悩みですね。
そうするとだいたい金曜日だと6時間くらいやってから寝る感じですかね？
いや、そうですね。はい。